Iya lumayan soalnya s a aku juga kan. Heeh, kan daripada numpuk kan di lemari gitu kan de heeh, jadinya udah dijual, eh ternyata dapat, eee, uang lumayan buat, eee, kayak uang sampingan gitu buat ditabung gitu. <chuckles>
Iya, lumayan banget ya. Heeh heeh. <chuckles> Bener, bener bener. Iya, agak Iya. Uang. <chuckles> Iya. Iya, oh iya bener banget tuh kan maksudnya sekalian mengosongin gudang gitu kan, sekalian apa namanya, ya alhamdulillah jadinya malah dapet duit ya.
Mhm, bener deh itu. Heeh, tuh coba boleh dicoba mencari-cari soalnya lumayan loh. Nggak nggak nyangka aku juga gitu kan, lumayan ke kumpulnya Kak. Oh ternyata daripada dibuang ke rongsokan gitu kan, wah ini ternyata bisa dapet nilai jual gitu kan. Terus bisa uangnya ditabung deh gitu. <laughs>
Mhm, seru juga tuh. Waduh boleh juga tuh. <laughs> Ah, apanya? Iya iya. Iya, iya bener banget tuh. Oh, heeh heeh, bener juga tuh. Iya iya. Iya iya. Mhm, jadi Iya, heeh. Lumayan tuh kalo saya sih mungkin, eee, ada barang bekas sih teman kebanyakan emang karena rusak jadi apa namanya, gak bisa dijual lagi gitu kayak misalnya saya masih ada nih mesin cuci nih, mesin cuci bekas gitu. Jadi, eee eee, karena dia rusak kan terus juga ongkos buat benerinnya kan, eee, lumayan mahal ya jadi heeh, jadi sekarang pikir kan mesin cuci kan sekarang me relatif murahlah ya hitungannya, jadi mendingan, eee, beli yang baru gitu jadinya lebih praktislah gitu gak ribet-ribet gitu. Kalo udah dibenerin kan kadang-kadang takutnya rusak lagi gitu kan jadi keluar biaya lagi gitu, itu sih kalo saya. <chuckles> Jadi jadi belum belum pernah sampe apa namanya Mbak piye maksudnya wah alhamdulillah ya maksudnya bisa jual terus dapet duit dari barang bekas emang, kadang-kadang buat nih buat buang maksudnya buat buang mesin cuci aja kan harus ya kan iya harus bayar gitu kan, gitu. Jadinya malah keluar biaya bukan dapet duit gitu. <chuckles> Iya iya susah, soalnyakan siapa sih yang mau, eee, istilahnya mesin cuci rusak gitu kan yang mungkin udah gak bisa dibenerin atau mungkin malah jadi, eee eee, biaya tambahan, harus benerin dulu gitu kan
Oh, kok begitu. Oh. Hmm. Mahal ya. Mhm. Hmm, mhm. Mhm, betul. Iya, betul betul sih. iya, bener ba Bener banget bener banget sih. <chuckles> <chuckles> Heeh. Oh bayar malah? Hmm. <laughs> Iya ya bener. <laughs> Iya sih. Oh begitu. Bener bener, bener banget sih. Heeh, ka ka kalau Masnya ada kayak, mmm, kayak kerjaan sampingan gitu gak sih biar, eee, jadi solusi supaya kalau misalkan itu sebagai, eee, dana darurat gitu jadi nggak stres kalau misalkan tiba-tiba butuh uang gitu?
Mhm. Heeh. Iya. Mmm, mhm. Ah, iya. Oh ya ya ya. Iya sih jadi memang, eee, kan kita mungkin ada pendapatan bulanan gitu ya pendapatan rutin kan dari kantor gitu kan ya. Kalau memang kita dirasa gak cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari ya biasanya saya gitu memang cari sampingan gitu, kayak misalnya jaya, eee, coba jadi ini afiliator gitu kan, afiliator di TikTok gitu, ya lagi belajar-belajar juga nih jadi apa namanya, kan saya liat kan orang-orang banyak tuh yang sukses kan jadi afiliator kan, penghasilannya sampe jutaan, ratusan juta bahkan gitu jadi lihat, wah menggiurkan banget gitu kayaknya.
Heeh heeh heeh, eh. Iya iya iya. Mhm mhm. Iya betul. Oh. Oh iya betul. Iya iya, benar benar benar. Iya, setuju Kak, bener banget.